Слушай, ну да, у меня были ситуации, которые, с одной стороны, тебя немножко пугают. Это когда вот мы, например, о чём-то поговорили с мужем, мы вроде бы просто поговорили, мы нигде никто из нас нигде это еще не искал в интернете. Пог поговорили и забыли. Ну там, не знаю, чё-то там обсудили и забыли. А потом я там открываю поис поисковик, чтобы там найти что-то другое, да, там или там, не знаю, почту открываю, а у меня вот эта ди директ-реклама, она уже с те с теми товарами, про которые мы говорили. И это страшно, потому что я там мужу говорю: "Слушай, а мы же просто" То есть это получается как? Наши смартфоны нас подслушали, да, то есть какие ещё об объяснения? Это когда ты там искал что-то- ладно. Или там, когда там, например, я искала, а у него это вы вы вылезло, ну я могу понять там: идентификация телефонов, которые находятся ра рядом, да. А когда вы только голосом проговорили- это пугает немножко. Это как будто вот это: "Большой Брат следит за тобой",- да. Но
Мгм. Мгм. Да. М-да. Мгм. Это действительно пугает. Н-да. Да. А ты делаешь что-то, чтобы, м, защи защитить себя как-то от этого?
Н ну нет, ну н ещё раз: я всё-таки, наверное, э, считаю, что вот это наша реальность, она такова. Ну, как как от неё защититься? Ну, выкинуть смартфон, ну, там будет ноутбук, да. М.
Мгм. Да. Мгм. Э, но у у у меня есть другая идея, могу подсказать, если хочешь. <chuckles>
Давай, давай.
Э, я очень часто ставлю свой телефон в режиме автопилота.
М. Ну да, это, мне кажется М м.
То есть буквально практически весь день.
Мгм. Ну, наверно, для вот человека, который там как-то более негативно к этому относится, может быть, это хорошая альтернатива. А я всё-таки, ну, несмотря на то, что да, там "Большой Брат"- это немножко страшновато, я, в общем-то, к этому отношусь, ну, нормально. Ну, так же как вот там раньше был телевизор, да, и в нём были там рекламные паузы. И ну, они их нельзя было вырезать, вот он просто такой был, да. Можно было переключить канал, но в целом ты всё равно возвращаешься, рекламная пауза идет, да. Если ты не хочешь там пропустить, там, когда еще не было всяких стримингов, да, и ты ты смотришь кино, например, только на телевизоре, да, то есть ты можешь переключить канал, но тогда ты можешь опоздать к началу фильма. И ты такой: оставляешь рекламу и делами занимаешься своими, да, там кофе пошел се налил. Вот и, ну, такая вот, знаешь, ну, плата за реальность, да. Может быть, это не очень хорошо, но она такая.
<chuckles> Ну, реклама, да. Мгм. Да. Ага, это точно, да. Да. Вот. Вот.